<chuckles> Ya, öyle, çünkü aslında şey de var yani, eee, bir a sonuç olarak bir aile kurduğunda, yani, sadece çocuk çocuk, eee, yapmış olmuyorsun ya da çocuk doğurmuş olmuyorsun. Sonuçta yani, bir bir artık bir sorumluluğun oluyor ve bir noktada, hani, şey de oluyor ya, mesela, bunu birazcık, iyice fark etmeye başladım ben mesela. Evet, yani, gerçekten 30'lu yaşlarına falan
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı.
ilerleyen insanlarda veya uzun süre yalnız kalan insanlarda bir noktada böyle bir amaçsızlık düşmeye başlıyor. Sanki, biraz da aile kurmak bu amaçsızlığı da insandan alıyor gibi. Çünkü, bir amaç veriyorsun. Sonuçta çocuğun var, ona bakıyorsun falan, hayaller kurmaya başlıyorsun.
Evet. I hı. Hı hı. Tabii. Yani, ay kendi kendine ait bir ailen var, yalnız değilsin. Gerçekten hani, çocuğun b eee, zorluğu olduğu kadar güzelliği de var, eee, y yani, bence her insanın bunu tatmasını isterim gerçekten. Hani, bir noktada evet, o yaş grubundan sonra biraz zor gibi görünse de ama bence, eee, insanlar bunu tatmalı Yani, benim 2 tane çocuğum var ve bu noktada hani, mutluyum.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı. Hı hı.
Tabii 3' üncü bir çocuk için daha fazla teşvik bekliyorum açıkçası bir kadın olarak. <chuckles> Yani, <chuckles> bilmiyorum ama <chuckles> ben düşünmüyorum şu an. <chuckles> Bu ekonomide zor. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. U umarım a alırsın diyorum o zaman. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ya, bilmiyorum yani Hı hı. Ya, bilmiyorum mesela ben de benim, eee, şey geliyor aklıma direkt, ablam geliyor. O da 30'lu yaşlarından sonra evlendi. İşte, 1 çocuk yaptı. O da diyor ki: "mesela, yok 2'nci çocuk yapmayacağım" falan. Biraz, sanki, bilmiyorum artık, eee, insanların bakış açısı birazcık değişti ve bu konu artık şey gibi gelmeye başladı yani. Çok da üzerine tartışılacak bir şey değil zaten. Böyle olmalıydı, böyle oldu. Birazcık böyle düşünüyorum ben.
Eve Hı hı. Evet, anlayabiliyorum. <chuckles> Eve Hı hı. Evet. Evet, haklısın.